Olha.
Então, fiz. Pintei e bordei, lá, né. Fiz tudo que deveria e não deveria.
<laughs> E ele veio cheio de saúde, mesmo assim, né?
Ele veio cheio de saúde, mesmo assim. E, a gente veio com um voltou do Chile, sem saber que eu estava grávida, planejando ir pra Machu Picchu, tipo, daqui a 6 meses. "Não, Machu Picchu, a gente precisa ir. Vamos para Machu Picchu antes da gente ter filho", porque recomendado de Machu Picchu são crianças de 10 anos, pra cima, né.
Que bom. <laughs> Só, que não. Sim, sim.
Então, f "Não, vamos pra Machu Picchu e, aí, a gente volta de Machu Picchu e pula de paraquedas". <laughs>
<laughs> E, você fez?
Não. <laughs> Nem pulei de paraquedas e nem fui pra Machu Picchu.
Ah. Imagina. De paraquedas com um barrigão de 6 meses.
Não, num nã imagina. Eu n não pulei até hoje. Porque depois que você vira mãe, parece que o medo j nasce junto com você, né.
Impossível. Nossa senhora. É. As mães têm aquele sistema de crise, né, de pânico, ativo o tempo todo.
Né. Hum. Sim. Ativo, sim. É in nossa, é incrível. O meu marido, sim. Eh, faz uns 2 anos ele pulou de paraquedas, pela 1º vez. Porque ele também estava "Agora eu tenho filho, preciso ser um pouco mais responsável". <laughs> E o ano passado também ele pulou. Então, assim, esse ano ainda ele não pulou de paraquedas. Passou, né. Que geralmente pula ali no na primavera, verão.
Uhum. Sim. <laughs> Sim, sim. E você, nada. Você resolveu não fazer pelo, melhor não arriscar, porque você realmente é a responsável pel pelo menino, né? Menino ou menina?
Mas, ele não Não. Exato. Porque é um menino. E eu tenho essa co essa coisa muito não digo que é certo o meu pensamento. Que meu pensamento é o correto, é o justo. Mas eu tenho muito essa coisa enraizada em mim de que o filho é uma responsabilidade da mãe, é uma re é, tipo, é
Ok. Sim. Mas, eu Sim. Ma eu creio que é certo, né, que se não fosse, assim, digamos o pensamento, né. Por que que é a mulher que gere? Por que, que é a mulher que alimenta? Por que, que é a mulher que cuida?
É. Exato. Ela n não é que a responsabilidade da criança é 100% sobre a mãe. Mas o que a gente vê na sociedade, hoje em dia, é o quê? Quando os pais se separam, os filhos ficam com as mães. Uma mãe dificilmente, abandona, né.
Não. Exatamente. Exatamente. O pai já não. Tem muitos casos no Brasil de pai que não quer nem saber.
Exato.